Evet. Ya, aslında şöyle, ben şanslıydım ki katıldığım projede zaten benim adıma bir kalacak yer, işte, çalışacağım, eee, yer, hani he her şey ayarlanmış oluyordu. E evet. O yüzden hani o konularda böyle çok sıkıntı yaşamadım. Hani nerede kalırım, eee, nasıl yaparım gibi bir, eee, sıkıntım olmadı. Zaten gelmeden önce dediğim gibi her şey hazırdı. Sadece şunu anlatabilirim: Ben bir anaokulunda, eee, gönüllü olarak, eee, işte, spor hocasına, eee, yardım ediyordum. Çünkü, eee, yoga yapmayı vs. çok sevdiğim için hani, eee, motivasyon mektubuma da hani bu şekilde yazmıştım ve onlar beni o yüzden "Spor hocasının yanında o zaman seni değerlendirebiliriz." düşünüp beni projeye öyle kabul etmişlerdi. Evet şimdi, eee, çok küçük çocuklarla çalışıyordum ve bazen, eee, şeyi hatırlıyorum, hani, komik bir anı demiştin. Eee, bir gün erken, eee, girdim sınıfa. Diğer hocanın dersi bitmemişti. Ben de bekliyorum hani, eee, ama şeyi anlatmaya çalışıyorum; "Ya, erken geldim ama sıkıntı değil. Hani ben beklerim sizin dersinizin bitmesini." Eee, diye böyle anlatmaya çalışıyorum. <chuckles>
Hıı, mükemmel. Hı hı. Hı. Hı, heyecan verici. <chuckles> Hı hı, sıranın gelmesini. A, anladım. Evet. Hı hı. İngilizce biliyorlar mı bu arada? O oradakiler? A. <chuckles>
Hayır bilmiyorlar. <chuckles> İşte, ben böyle elimdeki, işte, saati gösteriyorum. "Tamam." diyorum, anladığım saat hadi daha var. "Bakın buraya oturuyorum." falan yapıyorum. Böyle bir sandalye çektim. Gerçekten bedensel olarak oturuyorum, bekliyorum falan diye. <chuckles>
"Okay." diyorsun. <chuckles>